Sí, en una recuerdo que hizo tamales, eh, con una persona que nos cuidaba. Em, ella, pues, así, cuando mi mamá estaba muy ocupada, pues venía esta persona que fue también como parte de la familia, y cocinaba superrico. Entonces, una vez que nos vino a enseñar sus tamales, mi mamá le dijo: "Uy, están buenísimos". Y como se acercaba a mi cumpleaños, dijo: "Ay, pues, si quiere, hacemos tamales el día del cumpleaños".
Ay, ¡súper! ¿Y qué tal?
Este, y me acuerdo ay, no, pues, superrico. Aparte me acuerdo que también unos hijos de ella, unos gemelos que te que tiene, cumplían el mismo día que yo. Mi y hasta le dijo: "Ay, pues, si quiere, hacemos juntas todo, y ya, pues, nos dividimos los tamales". Entonces, no, no, no, deliciosos eran, eh, pues ya sabes, los tradicionales, que los rojos de pollo, eh, rajas con queso, eh, y de dulce. Yo quería los le quedaban deliciosos los de fresa. Y sí, o sea, hasta la fecha, e son mis favoritos de fresa los que ella hace, em
Ay, qué rico. Sí.
y bueno, pues, la verdad también fue un éxito porque los hicimos así, bueno, ajá, los hicimos entre todas. Los hicimos pequeñitos. Entonces igual eran como muy prácticos para los niños, así agarrarlos y todo. Y mi mamá hizo el pastel, esa vez también. Em, y estaba muy rico. Yo no sé antes que tenían las harinas y todo, que sabía como más rico, ¿no? Ya ahora saben como muy ajá. Y hoy en día, aunque tú los hagas, pero como que los ingredientes ya están demasiado saturados, o, yo no sé, que saben muy muy diferente. <giggles>
Sí, sabían más buenos sí, como más caseros también. Es cierto. No, pero sí es verdad. Fíjate que yo me acuerdo en un cumpleaños, porque también mi mamá siempre mandaba a hacer mis pasteles, pero me acuerdo que en un cumpleaños mi abuelita me dijo: "Yo te voy a hacer tu pastel". Y también yo creo que no sé, habré elegido algún alguna característica de princesas. Y me acuerdo que, o sea, le quedó bonito, pero, ¿cómo sabía? Ay, Dios mío, yo me acuerdo que delicioso. Lo hizo como de 3 leches, pero haz de cuenta que ya ves que va como muy aguadito de 3 leches. Y la verdad es que le quedó muy bueno. A veces sí le digo: "Deberías hacerte otro pastel así".
Mm, sí. Ujú. Sí. Ah. Sí. E hubo Sí. Sí. Ajá. Uh, qué rico. Sí, <chuckles> hay que recordar los viejos tiempos.
Sí, pero sí me dice no, pues es que sí duraba bastante tiempo haciendo, pues, en lo que se remojara y todo eso. O luego hacía también postres de de milhojas. Yo decía: "¿Cómo tenías esa paciencia?".
Ah. Sí. Ah. Sí. <inhales> ¡Qué bárbara!. Sí, exacto. Sí, esos, el de leches y esos de milhojas son todo un tema, ¿eh? Ay, qué rico. Ay, sí, ya me está dando hambre. <chuckles> ¡Qué rico! Sí, no, la verdad que esos pasteles caseros eran deliciosos.
Son bien tardados. Sí. <chuckles> <laughs>